لأ يعني هو بيقعد يعمل يعني أنا مثلًا عايز أذاكر حاجة على اللاب والّا حاجة، فأنا عشان الموبايل ما يشتتنيش، فأنا باروح حاطُّه في الوضع اللعبة ده، وهو بيع يبقى شخصية كده كرتونية، تقعد هي توضب في البيت بتاعها أو كده، وأنا ما ينفعش أعطّلُه، لو عطّلتُه كلّ اللي هو عمله يتهد، واحس أنا بقى بالذ وتأنيب ضمير، <giggles> أيوه <laughs> فهو لازم
تمام. ياه! إيه ده؟ دي لطيفة أوي. <giggles> ياه! ويقعد يعيدها يرّجعها من الأول؟ وي ويعيد من الأول.
أنا لازم ما اعطّلوش، هو بقى يحسّسني بالذنب لو أنا مسكت الموبايل بجد، مش مجرد إن أنا مثلًا باضيّع مستقبلي، أنا لا ده أنا باضيّع باضيّع مستقبله هو كمان. <laughs> <chuckles> <laughs> فبتخلّيني اذاكر بصراحة. <laughs>
ياه! <laughs> وبتعمل غيره، <laughs> ياه! دي دي لذيذة جدًا ولطيفة أوي، طب أنت في س أوقات بتيجي <chuckles> في أوقات بقى بتيجي عليك اللي هو خلاص أنت محتاج تمسك التليفون أوي، وبتمنع نفْسك عشان هو فعلًا خلاص بيبني في الحاجة الأخيرة وكده، والّا إيه؟
آه. آه، آه، لأ، ده بيخلّيني فعلًا أنا ما أنا قاعد مثلًا باذاكر حاجة على اليوتيوب والّا باعمل حاجة والّا كده، وهو الموبايل جنبي، وأنا كلّ شوية أمسكه أفتح لعبة أفتح حاجة أ أرد أشوف إشعارات، أبُصّ عليها، <tsk> فالموضوع بيبقى طبعًا مُشتِّت جدًا، فأنا ما بقيتش قادر أعمل كده عشان هو الباشا بيشتغل في بيته، فأنا يعني أهِدْ له بيته يعني عشان أبُصّ على حد بيقول لي، آآ هتاكل إيه النهارده؟ إيه يا عم يعني سيب الراجل يشتغل يعني مش كده. <laughs>
تمام. إمم. <laughs> ياه! حلو جدًا بجد اللي أنت فكّرت كده، وبرافو عليك اللي أنت أصلًا فصَلْت نفْسك عن ال الحاجة دي، أنت أصلًا في الم في المعتاد كده أصلًا يعني أنت في المعتاد اللي هو، <tsk> آآ لو حد بيعمل حاجة ممكن ما تشغلوش، أو حد بيعمل حاجة في البيت أو الكلام ده، تبعد عنه عشان يركّز وال وما تأثّرش عليه؟
<laughs> الموضوع لقيته بصراحة لذيذ. إمم. آه يعني أ أ أنا عارف إن موضوع التركيز ده بيبقى صعب جدًا علينا كلّنا، بالذات لو بنعمل حاجة ومحتاجين، فلأ يعني أنا في العادي حتّى لو مثلًا إخواتي كانوا أيام الجامعة والّا كده بيذاكروا والّا حاجة كنت بابقى هافضل ساكت، عمري ما علّيت التلفزيون عمري ما علّيت صوت التلفزي <tsk> يعني الحاجات دي دايمًا باحب إن فأظن إن أنا ده ده اللي مخلّيني إن أنا محافظ على الراجل ومحافظ له على بيته، وهو بيشتغل والراجل مجتهد وشغال على الموبايل، يا عم تقلِق تقلِق شغله ليه وتزعّله كمان، خد بالك هو بيحسّسك فعلًا، آآ إن أنت عملت يعني أول ما تعطّلُه بقى، يقول لك رسالة كده: "آه، أنا كلّ اللي أنا عملته ده راح، بس يعني هابدأ من جديد، يلّا أكيد أنت كنت مضطر تعمل حاجة، فأنا مسامحك" <tsk> عارف بجد بيجلدك، <laughs> اللي هو <laughs>
إمم. كلام صحيح. إمم. ياه! اللي هو <laughs> اللي هو أنت إزاي م أنت بيص صعبانيات والحاجات ديّة. <chuckles>
لا، لا، لأ، صعبانيات وبيسامحك، فبيحسّسك بالذنب، ده هو كمان طيب أوي، ده أنت طيب أوي، ده أنا بوَّظت لك شغلك وأنت مسامحني، أيوه فبجد من أكتر الحاجات اللي أنا لقيتها لذيذة جدًا في موضوع ال إن أنا أركّز، أو إن أنا ما أمسكش الموبايل كتير.
<laughs> حلو جدًا. إمم، حاجة لطيفة، طيب ما قُل لي بقى حتّة الأجواء بتاعة البيت عامةً، هل في ال الدوشة بتاعة ال العيلة، والدوشة بتاعة الشارع والكلام ده، هل برضه بتأثّر عليك وكده؟ والّا أنت بتحاول تشوف لها حل؟
إمم.